آه أصلًا ص تصوير التليفون ده مش ت مش تصوير أصلًا، ده مش تصوير ده كدب، آه كدب في كدب، يعني ده لا <laughs> أيوه بالضبط عايز أقول لك تصوير التليفون ده مش تصوير، تصوير ده بيبقى مثلًا لو عايز تصور صورة مثلًا بورتريه بيبقى عندك كاميرتين ورا، كاميرا عدستين ورا آسف، عدسة بتلتقط ال الخلفية وبتخلّيها زي بلوري كده مخفية، والعدسة التانية بتاخد صورتك أنت، وبتركّبهم على بعض في جزء من الثانية، تمام؟ وأنت تشوف الصورة آه ده عاملة عزل والّا عاملة بورتريه، لأ ده مش حقيقي البورتريه الحقيقي
ياه! ده أنت جاي بقى هنا تفجَّر لنا قنابل. <laughs> آه. إمم. ماشي. حلو. إمم. ده ده في الكاميرا والّا في التليفون معلش؟
ده في التليفون.
تمام.
أ في الكاميرا بقى أنت بتلاقي مثلًا ال أنت أنت لو مسكت أي كاميرا، هتشوف العدسة بتاعتها كبيرة مدوّرة كده يعني حاجة ما شاء الله، آه ضخمة جدًا آه، بتاخد إضاءة كتير، هل بقى هل أنت فكرك إن الإضاءة اللي داخلة جوا ال ال الshutter أو اللاقط اللي هو ال اللي بيبقى في الكاميرا دوّة، هل نفْس الإضاءة اللي بتخ بتخش جوّه التليفون؟ لأ طبعًا، كلّ ده برامج، إمم، كلّ ده برامج، فأنت ما ما حدّش يقارن من صورة الكاميرا وصورة التليفون آه يعني ده ده حاجة وده حاجة.
ضخمة جدّا، بتبقى أكبر أصلًا آه. إمم. منطقي، منطقي والله جدًا، آه. جميل. طب حلو إحنا بقى أ أ اتفقنا كده مع بعض، إن عشان تبقى مصوّر محترف، أول حاجة بتهتم بيها هي زاوية التصوير، بعد كده الإضاءة وإن أنت ما تعملش Auto وتلعب في الiso وفي ال وال والexposure تقلّلهم، تمام، إيه كمان؟ وما تشغلش الفلاش <chuckles> دي تالت حاجة دي دي مهمة جدًا آه، مش عارف نسيتها إزاي، آه تمام في كمان حاجات تميّز المصوّر عن مصوّر؟
إمم. إمم. أيوه، تمام. نسيت حاجة وما تشغلش الفلاش تمام، <laughs> أيوه دي أهم حاجة أيوه، أيوه أهم حاجة ما تشغلش الفلاش، آه، و و وتخلّي وضع الك وتخلّي وضع الكاميرا manual أنت عايز تبقى مصوّر محترف صح؟ والّا عايز تبقى مصوّر عادي؟ مصوّر عادي خلّي كلّ حاجة، آه لو كلّ حاجة ماني آآ أوتوماتيك تك هو هيضبط كلّ حاجة بقى، يعني كإنك أنت يعني جاي ماسك تليفون بالضبط، الصورة مش هتطلع بالشكل هتبقى الصورة واضحة وجميلة جدًا والresolution بتاعها عالي، بس هتبقى عادية ما فيهاش ابتكار، لازم تتعوّد إزاي تص تصوّر manual لازم تاخد تدرّب، أنا بقى أصحابي اللي درّبوني، يعني درّبوني قالوا لي مثلًا ده بيعمل إيه، إيه الshutter ال ال إيه ال ال إيه ال إيه فتحة العدسة إيه ال فر الfrequency اللي هي ال اللي هي الF اللي هي مثلًا بتبقى 1.8، 2.8 اللي هي بتبقى مدى مدى فتح مدى وسع العدسة، اللي هتاخد إ إضاءة وت وتطلّعها في الصورة فاهم؟ هو كده يعني فأنت آه، فأنت فأنت
إمم. مصوّر محترف أكيد. إمم. حلو. ما فيهاش إبداع. إمم. أيوه. إمم. جميل. يعني ال العدسات نفْسها أصلًا بتختلف؟ يعني لمّا خ لمّاأغيّر العدسة، كده أنا غيّرت أصلًا طريقة التصوير كلّها؟
آه طبعًا.

العدسة دي، العدسة دي بتعمل زوم وبتعمل وبتعمل آآ، وبتعمل بورتريه في نفس الوقت، فبت بت بتصوّر بعيد، يعني أنت ممكن لو أنت وا أنا واقف أول الملعب وأنت واقف في آخر الملعب، هاجيبك وأنت واقف واجيبك واقف قدّامي واعمل السور ال ال اللي حواليك ده آآ، خلفية blurry، هل بقى هل هل التليفون بيعمل الكلام ده؟ لأ طبعًا، <laughs> مش ممكن، طبعًا، تخيّل كده هاطلّع تليفون هاطلّع تليفون وأنت واقف عند الجون هنا وال واللاعب واقف عند الجون الناحية التانية، وهاتصوَّره بالتليفون ويطلع صغيّر، حتى لو عملت زوم الresolution باظ، فاهم؟ إنّما دي بقى، بتجيب الصورة كأنك واقف، يعني بتجيب لك اللاعب لحد عندك من الآخر، يعني كده يعني، طبعًا العدسات العدسات دي بتبقى غالية جدًا. إمم، العدسات دي بتبقى غالية جدًا يعني.
جميل. امم. جميل. ماشي. ب ب ب لأ طبعًا، هو يا هيصوّر بعيد، يا هيصوّر قريب. امم. جميل. أيوه، أيوه ب ب ب بنلاحظها كتير أكيد برضه يعني امم، طب أ أ أ م ماشي عايز برضه آآ، يعني أتعمّق معاك في موضوع العدسات ده، هو أنا ممكن أجيب عدسة بقى تعمل لي كل حاجة أنا عايزها؟ والَّا لازم كل حاجة ليها عدسة معيّنة؟
امم. امم، لأ طبعًا للأسف، ما فيش حاجة كده، آآ، كل عدسة ب كل حاجة وليها حاجة، مثلًا أنت عدسة رايح تصور واحدة أو photo session مثلًا دي آآ، ال ال مثلًا التصوير الخارجي غير التصوير الداخلي، دي عدسة، ودي عدسة، رايح تصوّر فرَح، آآ، جوّه قاعة ليها عدسة معيّنة، طب هتصور العريس والعروسة ليها عدسة معيّنة، هتصوّر طيورعلى الشجر، حيوانات دي ليها عدسة معيّنة، آآ، هتصوَّر ب مبنى عملاق مثلًا آآ، مباني، دي ليها عدسة معيّنة، فاهم؟ عايز آه، م مش كل حاجة يعني في عدسة wide تصوّر منظر الطبيعة، الجبال والبتاع، في عدسة تانية عدسة امم.
امم. جميل. امم. حلو. امم. امم. جميل. جميل. ماشي، ده بقى هيخليني أسألك أنت إيه أكتر بقى حاجة من دول بتحبها ومميّز فيها؟ العد التصوير الطبيعي والَّا تصوير البورتريه والَّا تصوير إيه بالضبط؟
أكتر، أكتر هواياتي بقى عشان نرجع لموضوع الهوايات، أنا أكتر هواية في التصوير، هو تصوير الحيوانات، وتصوير المناظر الطبيعية.
بالضبط، آه. امم.

تحفة جدًا، حيوانات، قُل لنا بقى كده إيه تصوير الحيوانات ده، إيه قِصّتُه؟
آه، ب أنا أنا أنا هاقول لك، أنا خَدت جايزة من من National Geographic صوَّرت آآ، صوَّرت وحيد القرن، خرتيت كنت في فرنسا.
من National Geographic، للدرجة دي! ما شاء الله.
آه، من National Geographic وخدتها، آه، ادّوني شنطة وادّوني رحلة لتركيا، آآ، شنطة وعِدَّة عدسات يعني وعِدّة وعِدّة يعني عِدَّة حاجات اللي هي بِتنضَّف الكاميرا والشّنطة وال وشنطة الكاميرا، شنطة مكتوب عليها National Geographic ورحلة لتركيا آآ 4 أيام. ف آه.
امم. جميل جدًا. آه. تحفة، طب أنت إزاي أصلًا وصلت لNational Geographic يعني؟
عملوا مسابقة، آآ عملوا مسابقة اللي يروح يصوَّر آآ، وحيد القرن صور كتيرة، أنا قُمت رايح أنا رحُت رحُت حديقة ال حديقة الحيوان، ال اللي في باريس، وصورت وحيد القرن، طبعًا قُمت قُمت منزل الصورة وباعتها لهُم، و و وفيه مش أنا بس اللي بصراحة كسبت، هُم ناس كتيرة كسبوا، أنا واحد منهم يعني، ف آه بالضبط، فتواصلوا هُم معايا و و وسَلَّموني ال الهدية يعني.
آه. امم. جميل. آه. أيوه، أيوه. ده جميل جدًا، ده أحسن حاجة هدية ممكن تاخدها في حياتك يعني إن أنت ت بالضبط آه، يعني
امم. أ آه طبعًا، حا ب بشغفك كمان، ده الكلام ده الكلام ده كان في 2000 آآ 2000 كام؟ 2000 23 2023.
ده آآ من قريب؟
آه، آه، من قريب آه، امم، امم، امم.
ده جميل جدًا آه، طب أ أ إيه كمان يعني، إيه كمان احكِ لي مثلًا، ب بتحب تصور مناظر طبيعية قُلت لي، مناظر طبيعية زي إيه مثلًا يعني؟
آه، مناظر طبيعية، باحب أصور آه، آه، رُحت صورت مثلًا باحب أصَوَّر الكنايس أوي، يعني باحب أصَوَّر الكنايس بتاعة أوروبا ديّة، يعني رحُت رحُت ك رحُت كاتدرائية كولون في ألمانيا، صَوَّرت هناك صور تحفة برضه يعني، اتباعت اتباعت ما في مجلة اشترِتها، آآ م نزّلتها على موقع مُعيّن كده، ومجلة اشترِتها، حاولوا يدوني رقم قليل تعبان كده بس بس الحمد لله يعني، بس حسّيت ب آه.
امم. ماشي. نهدى. امم، امم. ده أنت كمان قل قلبت هوايتك دي Business.
آه طبعًا، آه، لأ، هي Business من زمان، أنا أصلًا من من من وأنا في مصر كنت باصَوَّر أفراح وباصَوَّر آآ، ما أنا وصحابي بقى عملنا شركة كده وصوَّرنا أفراح وبقينا نصوَّر، آآ با Photo Sessions في أفراح وبورتريهات وكده، وأعياد ميلاد وحاجات كده.
امم.